هاقول لِك، يعني باحس إن أنا عادي، اللي هو عشان اقعُد معاهم وفي نفْس الوقت اللي هو أنا حاسس أنا ضغَطت نفْسي كده على الفاضي، يعني اللي هو إيه، تقدري تقولي إحساس ب إحساس بالذنب حاجة حاجة بسيطة وبيكبر، البا لمّا بالاقي الحاجة اللي فاتتني، أنتِ فاهمة قصدي؟ لمّا بالاقي الحاجة اللي فاتتني، خلاص بقى، بيكبر بقى الإحساس إن أنا يا ريتني كنت قُلت قُلت لأ وبتاع وكده بدل ما أنا عمال اقول آه، آه. آآ وغير كده أصلًا باحس إن الموضوع مش متقدّر في الآخر، يعني بصراحة عشان ما اكدبش عليكِ باحس إن هُم مش بيركّزوا في الموضوع يعني أنا من كلّ العزومات والحاجات اللي أنا باحضرها دي، عايز اقول لِك ساعات بتوصل لدرجة إن أنا والله بجد لمّا لمّا بيحصل وإن أنا مثلًا باغيب عزومة أو باغيب فرح، أقسم بالله ما بيقدّروش، لدرجة إن هُم بيقولوا لي إيه، بيقولوا لي أنت اللي هو أنت يعني أنت كأنتم ما بتقدّرش، يعني إيه أنا ما باقدّرش يعني عشان أنا ما جيتش مَرّة يبقى أنا كده ما باقدّرش! يعني عشان أنا يعني ما حضرتش ما حضرتش بالضبط آه، دي كانت كانت حَصَلِت دي د الموضوع ده حَصَل كانت في خطوبة إبن عمي، وأختي كانت زي ما تقولي اللي هو كانت أ يعني هي كانت تقدري تقولي حامل، وكانت قاعدة عند إيه، عند كانت قاعدة يعني حد لحد قرايبنا وكده في البلد، فرُحت قعدت معاها، تمام، فأنا ما حضرتش الخطوبة، فلقيتهم زعلوا بقى منّي وبتاع عشان إزاي ما احضرش خطوبة إبن عمي وبتاع إزاي؟! إزاي ما اجيش؟! عارفة اللي هو هُم الموضوع غريب، رغم إن أنا قبلها طب ما أنا يا جدعان ده أنا ده أنا حضرت قراية فاتحته وحضرت حاجات كتير، فرَقِت في دي؟ طب ما هو غص غصبٍ عنّي، بالضبط كده، فباحس إن هو بييجي لمّا أنا باقول لهم آه، بيأثّر على كلّ حاجة، بيأثّر على صحّتي وبيأثّر على حاجة بجد.
فاهماك. آه، فأنت فأنت جواك بيزعل. إمم. ما قصّرتش في كذا موقف، طب آآ، آمم، طب يعني أنا أنا متفهمة طبعًا وضعك وكده، أيوه ما هو ده سؤالي بقى اللي كان جاي، أنت موضوع آه، دي بتأثّر على وقتك وصحّتك ومزاجك، إزاي؟ يعني آآ بتحس إن أنت مودك بيتلخبط، بتتضايق، إيه تأثير كلمة نعم عليك؟
لأ لأ تأثيرها كبير أوي، يعني باحس الموضوع بييجي على صحّتي لإن أنا باضطر اعمل حاجة فاهمة اللي هو إيه، عشان أرضي اللي حواليّا وما اخلّيهمش يزعلوا، باجي على حساب نفْسي، طب أنا فين في كلّ ده؟ يعني فاهمة قصدي، أنا فين في كلّ ده، صحّتي فين؟ لمّا مثلًا أروح عزومة والّا اروح فرح وأنا أصلًا من النوع اللي ما باحبش الأفراح أوي، يعني أنا عارفة اللي هو أنا باحضر عشان ما حدّش يزعل منّي مش أكتر، يعني حتّى برضه صحابي والحاجات دي كلّها ما اقدرش، ما حدّش هيزعل منّي ولكن إن أنا باكون مبسوط و لأ ما باكونش ما باكونش مبسوط أوي، مزاجي نفْسه ما بيكونش ما بيكونش رايق، يعني باحس إن أنا قاعد كده متكتف في الفرح، فاهمة الفكرة؟ أنا مش باحب أصلًا الأفراح، أنا باحب إن أنا الهدوء وباحب السكينة، وأنتِ عارفة يعني معظم الأفراح في مصر بصراحة يعني زي ما تقولي اللي هو إيه، دوشة وبتاع حتّى العزومات، العزومات حلوة آه مش هاقول لِك لأ حلوة بالناس اللي فيها وكده، بس برضه يعني إيه، لمّا تيجي على صحة الواحد ولمّا تيجي على آآ، مزاج الواحد، لمّا تيجي على شغل الواحد والّا حاجة بتبقى رخمة، يعني أنا وقتي برضه أهَم من أي حاجة برضه، فاهمة، لإن أنا شغال برضه شغل اللي هو مش ثابت وكده، فيعني غصبٍ عنّي، فاهمة قصدي؟ بس، فباحس إن
أ بيبقى فيها ب دوشة ولخبطة. طب أنت حاولت تحط حدود حاولت تحط حدود أو، آآ تقول لأ قبل كده، يعني تعمل أي تصرُّف يبيّن إن أنت آآ ممكن ترفض حاجة، ما تجيش على نفْسك، إيه الحاجات اللي أنت حطت حط يعني حاولت تعملها، بحيث إن أنت تحط حدود للموضوع ده؟
إمم.